Ya, bu bayağı zor ya, gerçekten, ne diyeyim, böyle, bir ufak çocuğum. <chuckles>
Yani, kalmak mı zor yoksa soru mu zor? <chuckles>
Yani, soru da zor, derli toplu kalmak da zor. Eee, benim için de böyle bir hakikaten şey meselesi yani bu evi böyle ya aşırı böyle bir, çok, hani, dar toplu belki değil ama ya belli bir düzen içerisinde görmeyi çok seviyorum. Bir de çok sevdiğim bir şey de normalde, hani, eee, bıraktığım bir şeyi bıraktığım yerde bulabilmek ama, işte, 2 kedi, 1 çocuk, onu böyle çok, <chuckles> yani, böyle zor bir dengesi var. Evet, 2 tane de pofuduk pofuduk kedi, onların tüyleri, öbürünün oyuncakları, <chuckles> herkesin her yere girme sevdası derken, eee, biraz zor oluyor, yani. Çok kolay bir şey değil, kolay mücadele değil, yani.
Hımm. Öyle mi? 2 de kedi mi var? Ay! Doğru, doğru. Evet. Tahmin edebiliyorum çünkü çocuklu bir, eee, aile demek her an, eee, oyuncakların, aaa, ulaşılabilir olması ve bütün gün, e, eğer evdeyse, e sürekli onlarla vakit geçirme ve evde sürekli oyuncakları ortada görmek demek aslında. Eee, çok iyi anlıyorum. Muhtemelen kedilerle de oynuyorsa, eee, kedilerin de oyuncakları vardır. Iıı, yani, en baştan öncelikle kolaylıklar diliyorum. Peki, şimdi günlük bir rutininden bahsetsek. Eee, mesela, eee, kontrollü, ııı, bir, eee, görünüm olsun. İşte, sabah akşam neler yapmak işe yarar? Sen şimdi "Bul koyduğumu bulmak istiyorum, koyduğum yerde." dedin ve "Derli toplu görünmesi istiyorum." dedin. Hani, gün içindeki rutininle sabahtan akşama kadar, her gün yaptığın ekstra şeylerin dışında neler yaparsın?
Evet. Kesinlikle. Tabii, tabii. <laughs> Hep beraber biz de. Teşekkürler. Hı hı. Evet. <chuckles> Yani, benim, eee, şey, temizlik, dert derleme toplama anlamında söylediğini varsayarak, hani, cevap vereceğim. Eee, ya benim şöyle bir şeyim var; şimdi kızım sabah, ııı, yani 3,5 yaşında şu anda ama ya, işte, yuvaya gidiyor. Ya, o gidene kadar, ya çocuğu şeyle hiçbir zaman darlamıyorum, yani. Gidene kadar istediği gibi oynuyor. Ama ben baştan birazcık şeyi, eee, sıkı tuttum. Yani, bu oyuncaklarla oynama, tamam, oynarken istediğimiz kadar dağılabiliriz ama, mesela, bir tür oyuncaktan bir diğerine geçiyorsak, toplamayı, yani, gerçekten en ufak, eee, aylarından beri, hani, böyle oturabildiği, yani, işte, böyle, 4,5-5 ayda böyle oturup oynuyordu yerde. Eee, o o zamandan beri hep böyle bir toplamayı da bir oyun hâline getirdim. Yani, sanırım bunun ekmeğini, eee, yiyorum şu anda ve yiyeceğim, yani. <chuckles> Bundan sonra da öyle düşünüyorum.
Evet. Evet. I hı. Hıı. Evet. Dâhil etmiş oldun, en küçük yaşından beri, değil mi?